はい、はい。
はい。だ遊べるんですよ、実は。<laughs> 知らかったでしょ。<laughs>
ええ、すごい、ちょっと待ってください。え、じゃあ、投げますよね。それ2匹、猫ちゃん、う同時にう取り行くっていうこともありあ、1匹だ、いっぴきだ
はい。 うん。 あ、うちのいっぴきだけ。うん。うん。そのおもおもちゃに興味を示すのは1匹だけで。<sniffs>
うんうんうんうん。
うん、やってくれるん
じゃ、赤ちゃんの時から、おお家にいるんですか？その猫ちゃんは。うんうんうん。うんうんうん。うーん。
うん、赤ちゃんじゃない。うん、ちょっちっちゃい時からですね。あの、ちっさい猫っていうか、保護猫なんで。 やってくれるんですよ。
うーん。ええ。
うん、多分成犬でもやってくれるんじゃないですかね。要するにこそ暇だったら遊んでくれるんじゃないですかね。
へえ、あ、じゃあ、かわいいですね。
そう。 うん、可愛いですよ。だから、うん、あ、犬だそう、あの犬派猫派、話す他にもあの、話す時にああ、そういうなん犬が遊べるあ、猫も遊べるよって言うとやっぱ驚かれますもんね。
うーん。 はい。
おんなじ同じ事しますよって。<giggles> うん、そう。
いや。 でね。あ、そうですか。へえ、しろい。
はい。ね、あの名前読んでも来ますしね。あの、うん、反応しますしね。そう。
はい。 ええ、そうなんだ。じゃあ、単にあたしが猫との機会が少なかっただけですね、それは。うん。
う、そう。 機会が少なかったからそうですね。あの外猫はほんとに、あの、ぷいぷい、あの、おっしゃる通りの感じなんで
うん。 うーん。
うん、ちょっとあの自分でか飼って、家猫はそういう風になりますよっていう。
そうですね。ま、人もそうですよね。<giggles> ユニーん、ね、そその気づいた関係によってやっぱ態度変わりますよね、それはね。ね。あ、なるほど。
うん。 うん、やっぱりね、刺激がないとね。あの、お互いに。 ありますよね。そうそう。うん、そう。あと犬猫のあなをちょっとユーチューブの話になりますけど、猫の面白いのはあのなんか餌あの、なんかちょっと、ちっちゃい鐘があって、それをチンチンって猫が鳴らすと餌をくれるっていうような動画見たことあります？
あ、はい。はい、はい。 はい。